Yani, eee, a şöyle e bu çok küçükken başlıyor tabii ki, bebeklikten başlıyor yani. Dö gözlemleyerek öğreniyor çocuklar. Iıı, evet, korkutmadan, s çok böyle sınırlar ke eee, kesin, böyle, ben, çok, hiç hoşuma gitmiyor mesela, <chuckles> fazla sınır koyan ailelere de Hani, çocuğun vizyonu biraz daha açık olsun, eee, isterim hep. Eee, aşırı kuralcı, ııı, eğit ııı, öğretim sistemini de sevmem, eğitim şeklini de sevmem. Aaa, ebeveynlerin de o ha katı hareketlerini de sevmiyorum. Yani, öyle, şu an <chuckles> söyleyebilirim. Hı hı.
Hı hı. Öğrenme, değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Biraz daha özgürlükçü olması gerektiğini ve çocuğun kendi keşifleriyle, aslında, öğrenmesi gerektiğini, aslında bu sürecin keşifle desteklenmesi ve anlayışla desteklenmesi gerektiğini söylüyorsun. Peki, eee, yani senin için en önemli destek neydi? Sen senin öğrenme sürecinde, en önemli destek neydi? Ailen miydi yoksa bir öğretmenin mi vardı? Nasıldı, kendin için?
Evet. I hı. Evet. Ya, ben çocukluğumu, benim çocukluğumu şöyle düşündüğümde, öğrencilik, eee, öğrenciliğimi de düşündüğümde, aslında öğrencilerin yarıştırıldığı, sınavlara sokulduğu bir dönemde ben çocukluk ve öğrencilik yaşadım. Böyle, işte, "Anadolu lisesine girmeli, işte yabancı dil okumalı, bilmem 30 sayfa yazmalı, her şeyi, tekrar tekrar, işte, ödevler tam olmalı, takdir teşekkür getirmeli." şeklinde. Ama şöyle daha geriye ba gittiğimde eee, aslında benim ailem, eee, dayılarım, amcalarım, teyzem yani, hani, komşularımla falan, eee, çevremizdeki insanlarla vakit geçirirken, eee, böyle hep, böyle, birileri bir şe bir şey öğretirdi. Yani, biri birine el işi öğretir, biri birine dikiş dikmeyi öğretir. Ne bileyim, orada karşı komşumuz vardı. Iıı, emekli bir öğretmen. Biz "dede" derdik ama dede olacak yaşta değildi aslında. Mesela hobi olarak arıcılık
Hı hı. Evet. Evet, evet. Zor zamanlar. Evet. Hı hı. Hı hı. A, doğru. Evet. Hı hı. <chuckles> Ne kadar şanslısınız aslında, o o mahalledeki arkadaşlarınla. Hı hı.
Aynen, hobi olarak arıcılık yapardı ve biz onun dizinin, ha hani kediler insanların bacaklarının arasında dolanır ya, biz de küçük çocuklar olarak onun etrafında dolanırdık. Emekli öğretmen olduğu için bizden de rahatsız olmuyordu herhâlde. Yani, biz orada arı petekleri, arıları, kovanları gözlemliyorduk, görüyorduk, öğreniyorduk. Yani, kısacası, ne diyeyim sana, bu anlat, anlat bitmez. Iıı, örnek, örnek olmak, örneklerle göstermek öğrenme sürecinde, öncelikle o olmalı yani.
<chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Anladım.